كنت محتاج نصيحتِك الفترة دي في في موضوع كده عايز أ أضبّطه الفترة اللي جايّة. آآ أنا في العادي باحاول على قد ما أقدر أعمل آآ أشتري هدوم مش كل يوم ولا كل شهر، باشتري مثلًا كل سيزون اللي هو موسم الصيف وموسم الشِتا، بس دايمًا لمّا بييجي الموضوع ده ب ب باحتار أوي، فاحتار آآ إزاي أح أجيب صفقات كويسة وأسعار جيدة وفي نَفْس الوقت أنا وقتي ضيّق وما باحبّش أوي إن أضيّع وقت كتير جدًا في التسوُّق بقى، وإنّي أختار ال الهدوم بتاعتي والحاجات اللي هالبسها والaccessories والحاجات اللي زي دي، فمش عارف أعمل الموضوع ده إزاي علشان ألاقي كده صفقات كويسة وبفلوس هادية وسعر كويس وفي نَفْس الوقت براندات مش لازم تبقى براندات عالية أوي، قد ما هي تبقى خاماتها كويسة. اتغسلت مرّة و2 و3 تفضل مكمِّلة وتفضل كويسة، آآ ده اللي باحاول أعمله. آآ بس أعمل كده إزاي الفترة اللي جايّة علشان الدنيا تبقى كويسة معايا فعشان كده كنت طالب نصيحتِك في ال وإحنا قاعدين القعدة دي عشان باح باحب أوي نصايحِك في الحِتَت اللي زى دي، باحس إن أنا باستفيد منها خالص.
إمم، طبعًا أنا مقدّرة جدًا ال اللي أنت فيه ومقدّرة فكرة إن أنت يعني أمّا بتحب تيجي تشتري حاجة تشتري حاجة فعلًا هتستفيد منها وتقضّي غَرَض وتقعُد معاك فترة مش فكرة إن أنا أشتري الحاجة وفي الآخِر أرميها أو تبوظ منّي وما ألحقش أستفيد بيها. طبعًا ده تفكير سليم جدًا و وفعلًا يعني أنت قرار حكيم منّك وفكرة إن أنت بقى بتختار وقت معيّن يعني بحيث إن أنت بتدوَّر على سعر كويس تقدر بَدَل ما تجيب قطعة واحدة تجيب كذا قطعة وتحاول أنت تنسَّق الحاجات مع بعضها، طبعًا فكرة التنسيق بقى وتشتري وتقعُد يعني تفاضِل ما بين خيارات كتير قُدّامك طبعًا، الموضوع بيبقى صعب شوية آآ خصوصًا إن أنت مش هتشتري حاجة والّا 2، ده أنت هتشتري كمّية، فبالتالي طبعًا الموضوع بيبقى فيه حيرة شوية أو فيه آآ قَلَق إن أنت ت تشتري بالسعر المناسب ليك أو السعر اللي أنت آآ أقَل سعر بالنسبة لك يعني. آآ طيب خلّيني بس أسألك شوية أسئلة كده بحيث إن أنا أفهم منّك، هل الحاجات اللي أنت بتدوَّر عليها بس هي هل هي بس لبْس وaccessories وكده والّا ممكن يكون في حاجة آآ تانية؟ آآ والحاجة التانية إن هل أنت بيبقى ليك ميزانية معينة والّا أنت ب يعني بتبقى فاتح الميزانية مش محكوم بميزانية معيّنة؟
امم، هاقول لِك أنا موضوع الميزانية بالنسبة لي مش رقم 1 بس الحمد لله الميزانية بتاعتي بتبقى معقولة، يعني إيه بتبقى معقولة يعني بتبقى عارف إنها هتكفيني يعني مثلًا لو راي لو خارج أشتري يعني هدوم season مثلًا ما أنا ب ب باكون عامل حساب مثلًا لحد 6000 7000 ساعات توصل ل10 عادي. آآ، باحاول على قد ما أقدر إن ال الأمور تمشي كده يعني بيني يعني معايا، والدنيا بتمشي معايا يعني الدنيا بتمشي لكن ب باخد وقت، باخد وقت عقبال ما أختار بقى ال القمصان اللي هالبسها اللي هو الشيمي الشيميز والحاجات اللي زي دي الشيميزات والحاجات اللي زي دي والبناطيل، ه هل نوعية البناطيل اللي أنا أو الهدوم اللي أنا هاجيبها هتناسب شغلي وهتناسب حركتي وهتناسب احتياجاتي، والّا ممكن أجيب حاجات وما ت ما تبقاش ما تبقاش مهمة أوي وأبدأ إن أنا أف مع الوقت ما ألبسهاش أو إن أنا ما أحسش إن أنا محتاجها أوي دي كلها حاجات، ب باكون بافكر فيها وأنا دايمًا باشتري أي حاجة ده اللي أنا ع ده اللي أنا عايشه دلوقتي وده اللي أنا حاسه ومش عارف الفترة اللي جاية أعمل إيه عشان الموضوع ده يتحسن خالص، ويبقى كويس مش عارف آآ، يعني السيزون اللي أنا فيه دلوقتي في سيزون الشتا، أنا عارف إن إحنا نص في سيزون الشتا بس أنا كنت مقضي نفسي بالهدوم اللي معايا بس عندِك شهر 12 وشهر 1 وكمان جزء من شهر 2 الدنيا هتبقى فيه تلج شوية، فكنت عايز شوية أجيب هدو أجيب شوية هدوم للش للص للش يعني ل للشتا كده، بحيث إن ات يعني الدنيا تكون ماشية ع معايا كويس وما يحصلش عندي أي drop ده اللي أنا بافكر فيه الفترة دي الصراحة، و وعايز أعمله بطريقة كويسة علشان الدنيا تخرج معايا وأخ وأخرج على الأقل وأنا جايب هدوم كويسة، وفي نفس الوقت تكون هتعيش معايا خامتها كويسة والوضع العام فيها كويس.
كويس. امم. امم. امم. طبعًا. إمم، طبعًا بُصّ هو التفكير كلّه، وال و والخطّة اللي أنت حاطتها فكرة إن أنت آآ، لأ أنا محتاج دلوقتي آآ آآ، اشتري في هدوم السيزون بالكامل مرّة واحدة بس بيبقى بسعر كويّس، وإن هي تقضّي معايا فترة كويّسة والكلام ده، ده ده تفكير س سليم، فكرة إن أنت برضه مش حابب إن أنت تقعُد تاخُد وقت كبير جدًا بحيث إن ممكن يبقى في قدّامك فرصة بس من كتر ما أنت آآ مُتردد أو إن أنت بتاخُد وقت ممكن في حاجة تفوتك أو آآ، ما تلحقهاش طبعًا د-ه ده صح جدًا معاك فيها، بس خلّيني اسألك أنت دلوقتي ب هل أنت أمّا بتيجي تشتري بتشتري طيب أونلاين والّا بتشتري في ال أ بتنزِل بقى تلِف وتدوّر في المحلات وكده؟
إمم، هاقول لِك، أنا بالنسبة لي الموضوع آآ، ساعات باشتري أونلاين وساعات بانزِل اشتري على أرض الواقع وساعات بيعجبني أكتر إنّي اقدر إن انزِل اشتري اللي على أرض الواقع، من محلات والبراندات أو على الأقل المحلات اللي أنا ك يعني عارفها عشان آآ آآ، يعني أحس إن أنا مه باختار الحاجة بعناية وإن الحاجة خامتها كويّسة وإن الحاجة دي مش مضحوك عليّا فيها، أعرف اقيس مقاس و2 و3 ده اللي بيكون كل اللي بافكر فيه علشان الحاجات يعني تبقى كويّسة تطلع حاجة كويّسة آآ، وفي نفس الوقت على قد ما اقدر آآ، لو قطعة أو 2 أو 3 ناقصين ساعات باروح إن أنا اجيبهم من برّا أو على الأقل يشوف موقع أونلاين كده بيجيبهم لي سواء بدلَة مثلًا أو مثلًا شيميز معيّن أو جاكيت معيّن آآ، بس برضه باكون خايف إن الفلوس ما تكفينيش الصراحة، يعني لو أنا في البادجد اللي قُلت لِك عليها دي مثلًا بالنسبة لدوم الشتا إحنا كرجال يعني الموضوع مختلف شويّة آآ، الموضوع يعني لحد 10000 ممكن تكفيني مثلًا من 7 ل10000 فعلًا الموضوع ممكن ي يضرب مني عن كده؟ علشان برضه أكون عامل حسابي.
إمم، لأ هي كميزانيّة هي بصراحة ميزانيّة كويّسة جدًا، بالنسبة للأسعار اللي معروضة في ال في السوق عامةً آآ، وأنت برضه يعني آمم، مع ال قبل ما بتنز بتنزِل آآ، بتاخُد فكرة عامةً عن الموضوع أ ما بتمشيش آآ، كده يعني ما بتجيش فجأة اللي هو إيه أنا عايز أنزِل فأنت المفروض تنزِل، لأ أنت المفروض بقى علشان تعرف تختار ال ال الصفقة مناسبة وما تاخُدش وقت منّك فأنت المفروض إن أنت تخطط للموضوع قبلها بشويّة، يعني مش اللي هو إيه آه وأنا شهر 1 و2 هيبقى في شِتة فأنا يالّا أنا أنزِل النهاردة وخلاص ومعايا 10000 في جيبي آآ، وأنزِل آآ، ده لو أنت ما فيش حاجات معيّنة في دماغك أنت دلوقتي عايز توفّر وقت عاوز إن الميزانيّة بتاعتك تكون آآ، ت تشتري بيها كذا حاجة طبعًا الseason كامل بقى بالإكسسوارات بالهدوم بكل حاجة آآ، كمان إمم، عايز إن الحاجة تكون منسّقة ومترتبة على بعضها فبالتالي أنت محتاج إن أنت تضبط بس الأمور كلها، يعني أنت قُلت آآ أ إن أنت مش شرط إن الحاجة تكون براند أوي صح؟ الفكرة كلها إن تبقى الخامة كويّسة تعيش معاك وكده والّا أنت بتهتم ب ببراند بقى ومحلّات كبيرة آآ، ف مثلًا زي زارا وحاجات كده؟
إمم، إمم. لأ أنا مش ب مش باهتم ب ببرندات كبيرة ولا حاجة قد ما باكون مهتم بالخامة نفسها إن الخامة تبقى كويسة والجودة بتاعتها كويسة، يعني مش لازم ألبس لا Zara ولا adidas ولا أي حاجة قد ما أكون عارف إن الحاجة دي صناعتها كويسة ومش مش صناعة local علشان تعيش معايا سواء كوتشي أو بنطلون أو تيشيرت أو شميز ده اللي باكون بافكر فيه ساعتها ده اللي باكون بافكر فيه علشان أحاول أعمل أخرج حاجة كوي أجيب حاجة كويسة ب بحا ب ب ب ب بتعجبني وفي نفس الوقت أكون مرتاح فيها. يعني آآ، مش باهتم أوي بالعلامة التجارية قد ما باهتم بالجودة لو ده مغزى سؤالِك بالضبط.
امم. الجودة. حلو ده. اهم. أيوه بالضبط كده، طيب آآ، أنت حتة حلوة أوي أنت قُلتها إن أنت بتحب إن أنت تنزل تشتري من المحلات، طيب، أنا عاي آآ، عايزاك كده قبل ما تيجي تنزل تشوف كويس أوي إيه الحاجات اللي أنت فعلًا محتاجها. وتكتبها في ورقة، و وتجيب ورق وقلم كده وتكتب والله أنا محتاج أشتري كذا، محتاج أشتري ساعة محتاج أشتري shoes محتاج أشتري حزام هدوم كذا، تحاول إن أنت ترتب أفكارك كويس أوي في ال في الورقة دي بحيث إن أنت خلاص والله أنا محتاج أشتري هافترض معاك طقمين 3 محتاجة حزامين 2 شوز مش عارف إيه، فأنت هتروح هابقى عارف كويس أوي أنت هتشتري إيه، طيب تاني حاجة الوقت بتاعك اللي أنت هتنزل تشتري فيه، دلوقتي في آآ، لازم تش عشان تشتري بسعر كويس أكيد مش هتشتري في أول السيزون دلوقتي في آآ، فعلي مع بداية السنة بيبقى في عندك خصومات بداية السنة دي بتبقى خصومات كبيرة جدًا زي خصومات الBlack Friday والحاجات دي فأنت محتاج إن أنت تراقب ال ال ال الخصومات أو التخفيضات اللي بتنزل وأيام اللي بيكون فيها عروض بحيث إن أنت تقدر تستفيد من الخصومات اللي فيه طبعًا وتبقى عارف بقى طبعًا إن ده خصم حقيقي، مش مجرد عروض كده اللي هو إيه بتستهدف إن هي بتجذب الناس بس في الآخر تكتشف إن إيه ممكن تلاقيها في مكان تاني إيه آآ، أرخص كمان في بيبقي في عروض وهمية، فأنت محتاج أول حاجة أنت تكتب بالضبط الحاجة اللي أنت عايزها تروح للمحلات اللي بتبقى عاملة تخفيضات وكده آآ، و ولإن أكيد هيبقى في فرق في السعر كبير جدًا بالنسبة لك آآ، أنت ممكن تعمل حاجة زي دي آآ، أو ممكن إن أنت تبقى في محلات معروفة كده إن هي آآ، محلات بتبيع بالجملة طبعًا أسعار الجملة دي بتختلف 180 درجة عن الأسعار اللي أنت تشتري قطعة أو 2 بس في ناس ممكن بقى اللي هي تقول تجيب لك كذا قطعة كده ألوان فتبقى تكّون مثلًا ربع دستة أو نُص دستة على حسب بقى من أنت طبعًا لو في حاجات أنت بتش تشتري منها آآ، عدد أو كده، هل يعني الط الخيارين دول أنت تقدر إن أنت تتبع أي واحد فيهم؟ هل الجملة أو إن أنت تكتب في ورقه وقل؟
امم. امم. امم، امم، امم، امم. امم. أنا ممكن أمسك أمسك note كده على الموبايل وأبدأ أكتب فيها آآ، بس خايف الموضوع ياخد مني وقت خايف خايف إن الموضوع ياخد مني آآ، مجهود وأضيع وقت آآ، فيه لأن موضوع الوقت بالنسبة لي مهم جدًا في كل في كل حاجة على قد ما أقدر يعني لما بيبقى معايا وقت ضيق باحاول أو على قد ما أقدر أجيب أحسن سعر وأحسن جودة في أقل وقت ممكن، فهل إن أنا أنوت كل حاجة باشوفها الموضوع ده هياخد مني وقت، والّا الموضوع هيبقى عادي معايا هأقدر إن أنا أكنترول عليه وما يخدش مني الوقت اللي أنا حاسه إنه هياخده مني ده؟
امم. لأ هو الموضوع مش هياخد منك وقت لو أنت ضبّطته، بمعنى دلوقتي المحل الفلاني أو المول الفلاني عامل تخفيضات، فأنت ده المغزى من كلامي بقى إن أنت هتبص إن في تخفيضات يوم آآ، هافترض معاك اللي هو يوم 30-12 مثلًا تمام في المحلات الفلانية 1 2 3 محلات موجودين عندك في المول دول عندنا ت عندك تخفيضات فيهم طيب أنت هتروح أنت خلاص أنت متارجيت المحلات اللي أنت راحتها رايحها متارجيت الحاجات اللي أنت هتشتريها، فبالتالي أنت بالنسبة لك بس مجرد ما أنت هتختار الألوان بتاعتك أو تختار المقاس بتاعك الموضوع هيبقى أسهل كتير، من إن أنت أصلًا لسه هتقعد تدور على ال تشوف الأسعار هتبقى إيه، وتبدأ إن أنت تقارن ما بين محل ومحل ما بين إن أنت ت تشوف لسه ال إيه الحاجات أصلًا اللي أنت هتشتريها، طب أنا والله محتاج دلوقتي جزمة والّا محتاج حزام والّا محتاج بنطلون، أنت أنت خلاص أنت بتبقى كاتب طلباتك بتبقى كاتب المحلات أو بتبقى م خلاص محدد المحلات اللي أنت هتروحها فمش هتاخد معاك وقت ولا حاجة. إيه رأي
امم. امم. فاهمِك، يعني الموضوع فعلًا زي ما أنتِ بتقولي كده الموضوع م إن شاء الله ما يخدش مني وقت، ولا زي ما أنا متخيل ممكن أكون متخي خ متخوف من الموضوع شوية لكن لما أبدأ أنفذه الموضوع يكون سهل شوية، خصوصًا إن أنا هاكون ماسك الموبايل بvoice note والم والnote الموبايل بيكتب مثلًا آآ، وأراجع بس على الكتابة اللي هو كتبها ومع الوقت مثلًا أفضِّي نفسي يوم كامل أو يومين كده أخلص ال كل الصفقات أو الحاجات اللي قدامي ع في أقل وقت ممكن يعني الموضوع ده هيفرق جدًا، جدًا، معايا آآ، جنب كل الحاجات الباقية اللي أنتِ قُلتيها لي إن أنا أحاول أتسوق من الناحيتين سواء هنا أو هنا، وبرضه جنب ال ال كل النصايح اللي أنتِ قلتيها لي النهاردة والقعدة الحلوة اللي أنا ب دايمًا باحب أقعدها معاكِ، علشان تقولي لي كل ال الكلام أو كل النصايح اللي دايمًا باكون محتاجها، بجد مش عارف أقول لِك إيه غير إني أشكرِك على كل كلمة وكل نصيحة أنتِ قُلتيها لي النهاردة، شكرًا بجد ليكِ.
على إيه بس، أنا دايمًا هنا موجودة عشانك.